Qualche nome?
Un pochin vabbè a parte il classico cous cous
Allora sì, il cous cous a me mi piace tantissimo, mamma mia, lo adoro il cous cous. Mia madre lo fa benissimo, però non è araba. Infatti dico sempre: "Mamma, mi fa il cous cous?" Ma mam è bravissima a farlo il cous cous mia madre. <chuckles>
che anche lì, cioè Però tutto p tutti i p <chuckles> E poi vabbè o ovviamente poi ogni piatto cioè più buono è, più elaborazione c'è, più, uhm, tempi di cottura sono lunghi, quindi è vero e alla fine è una forma d'arte, infatti invidio gli chef o quelli che vanno a MasterChef, perché veramente è un modo per esprimersi che io non sono capace sinceramente, però è bello, ehm, e buono, perché <chuckles>
Ed è buonissimo. A me sì. Eh, sì. Mh. Esatto, sì. È vero, sì. Sì, <chuckles> hai ragione. s eh beh, sì, sì, no, ma soprattutto i piatti buoni.
<chuckles> È una è è una dipendenza il cibo alla fine. Ehm, esatto. S tu sei più da dolce o salato?
Eh sì, è vero. Guarda, ehm, mi hai fatto una domanda da milioni di dollari, perché dipende dal piatto. Però dai, ehm, il salato forse è un po' di più rispetto al dolce. Però se io vedo una bella guantiera di dolci, non è che dico di no, mhmm, assaggiamo? <chuckles> No, no, assolutamente no, no. Però diciamo che magari, mhmm, tendente al salato, ecco. Tu invece?
<chuckles> Okay. Okay. Oka non ti privi diciamo. <chuckles> Ehm Okay. Ehm, forse io il dolce, però effettivamente il salato ha più opzioni, quindi però p son più da dolce, purtroppo.
Sì. Sì. No, ma che purtroppo, <chuckles> che dici? Anche il salato, eh, cioè, non è che a livello calorico, ehm eh sì, infatti no. Però dai che fa? Una volta si vive. <chuckles>
Eh, beh insomma. <chuckles> <chuckles> Ah vabbè, il colesterolo effettivamente non ringrazia. <chuckles> Esatto. In effetti serve un equilibrio nella vita, ma sia nell'eccesso, cioè, comunque, effettivamente, il il cibo è una dipendenza, quindi bisogna anche un po' capire quando si tocca il limite.
Vabbè sì, e ovviamente, non bisogna esagerare. Sì. Mh, sì, è vero. Eh sì, bisogna stare attenti perché comunque la salute è importante, però anche il cibo è importante.
<chuckles>
Eh, sì. E comunque mi hai cioè mi hai aperto un mondo, stavo pensando proprio a questi ricordi nostalgici e poi, ehm, il fatto anche del viaggiare e ass assaporare i piatti tradizionali di ogni paese dove si va, è importante e sacrosanto. Chi non lo fa, mhmm, non va bene, <chuckles> bisogna dirglielo.
Ehm Ni, sì, sì, sì, sì. <chuckles>

Sì, è vero.
Poi magari anche c'è durante le feste ad esempio tra poco abbiamo anche una festa e ovviamente si cercherà di preparare qualche dolcetto. Non lo so, è sempre cioè tendi sempre a legare un evento con il cibo. Mh-mh.
Sì, sì, sì, sì. È vero, è vero. Con il cibo. Sì, è vero, è una tradizione la la cucina, ehm, sia la tua, perché comunque è una bella tradizione, nel senso, mhmm, <tsk> anche diciamo la la nos cioè la mia quella mediterranea, ehm, non lo so tipo il Natale che si fanno un tipo di dolce o a Pasqua si fanno un altro tipo di dolce e quindi poi ti leghi, ehm, il dolce al al ricordo, no, nel senso, non so, mia madre, ehm, boh tipo di tarn di Natale fa si chiamano Purceddhruzzi e <chuckles> sono tipo dei dolcetti con il miele e e allora di conseguenza se non li fa, allora mi sembra strano, dico: "Mamma, ma scusami quest'anno i Purceddhruzzi quando me li fai?" Io sto aspe io aspetto il Natale per i Purceddhruzzi. Ehm, <chuckles> e quindi, ehm, diventa diventa una cosa carina, una cosa bella e mi di mi dispiacerebbe se poi queste tradizioni non non ci sono più.
Sì, sì, sì. Mh-mh. Esatto, sì, sì, sì. <chuckles> Okay. Sì, sì, sì, sì. <chuckles> Mh-mh. È vero, infatti poi sta a noi, ehm, raccogliere un po' tutti questi ricordi e un po' tramandarli, ecco.
Eh, sì, esatto. Dobbiamo impegnarci a tramandarli, perché, ehm, diventano bellissimi ricordi.
Sì, sì, sì, vero. E poi infatti se ci pensi, quando uno viaggia e va in un posto nuovo, cioè la prima cosa che dice è voglio assaggiare tutto ciò che è tipico. <chuckles>
Sì. Sì, è vero sì, è vero. Si fa proprio il turismo del cibo quando si viaggia. Sì, sì, sì, è vero, io pure sono così. <coughs> Io la prima cosa che faccio quando quando vado in un posto comincio a vedere i piatti tradizionali.
Esatto, più che dei monumenti, esatto, sì, sì, sì, sì. Ma infatti è se <chuckles> E infatti è il modo penso più, mh, più bello per conoscere effettivamente la cultura. Cioè, mhmm
Sì.

Sì, anche perché è una cosa cioè tramandata, poi molto genuina, originale, ehm
Sì infatti eh, ora che ci penso mi hai fatto pensare io quando vado nei posti ehm, ehm, non compro la solita calamita, io compro sempre, ehm, il cibo, a mia madre li porto nel senso, ehm, la non so adesso siamo andati in Calabria e avevo preso la mhmm, <clicks tongue> ehm, <sighs> come si chiama la e vabbè un una specie di piccante e mi s mi sta sfuggendo il nome e gliel'ho portata per fargliela assaggiare, perché comunque poi nella mia regione non la tr non la trovo. E quello q questo faccio <chuckles> cerco sempre di trovare qualcosa inerente al cibo e farla condividerlo anche con gli altri e poi magari si racconta anche il viaggio.
Sì. <chuckles> E fai bene sì, sì, sì, sì. Mh-mh. Sì. Sì, sì, sì sì. <chuckles> Mh-mh. Sì, sì, sì, sì, è vero infatti una cosa che dovrei migliorare, cioè non sono molto portata per la cucina, ehm, però <chuckles> però mi mi ci devo impegnare e soprattutto imparare piatti tipici arabi, perché comunque cioè a me piacciono, vorrei riuscire un giorno
Eh a chi lo dici. <chuckles> Eh. Eh, poi magari m'inviti. <chuckles>
Assolutamente e comunque, cioè, mhmm, sarebbe brutto e veramente una opportunità persa non imparare magari dai miei nonni o da mia mamma.
Esatto specie magari tu che hai esatto una cultura mista, è una cosa bellissima.
Sì. Sì, sì, sì, vero fatti è una cosa che voglio assolutamente sfruttare.